あ、私、あの、実は日本のバンドで、最近好きになったグループがいて、それこそ、あの、全米ツアーをやったり、あの、ワールドツアーを回ってるロックバンドがいるんですけど
うんうん。 へえ。 おお、はい。 うんうん。あの、にせいの子がいるいるバンドあ、そういうわけじゃなくて、あ、そっか。
あの、そのコンサートにえん。アプリつか？
あの、ボーカルの人、2世じゃなくてですか？ああ、はいはいはいはい。
ああ、そうです。 はい、そのそう、ロックバンドの、えと、コンサートに、今年と2年前に行って、なんか、いやっぱり、あ、なんか、あ、素敵、な、若い子、いいねって、<chuckles> こう、夢を追いかける、こう、少年たちが <chuckles> なんですね、おば目線みたいな。<laughs> 頑張れよ、みたいな感じで。はい。
すごい、うん。 うん。 おお、ええ！ うん、うん、うーん、うんうん。あのあの、こんすですよね。なんか、ええ、ああ、でも分かります分かります、分かります分かす。私私も推しと干支が一緒だったってのが、すごいショックで、うん、干支一緒って絶対絶対、同じ歳じゃないのはもう間違いないんですけど、干支が一緒って、えっと、ちょっと、一回り、二回りみたいな、うーん、すごいショックで、はい、干支は一緒だったんだみたいな。うーん。あ、でも、そのグループってあれですか、コンサート行くのに当選しないと行けないとか、あれですか？
ああ、あ、そうなんですね。<laughs> <laughs> うん、はい。 はい。 うーん、そっかそっか。 はい。

はい、あの、うん。
もし、自分の夢が実現したら、まず何をしたいですか？
うん。まず、夢とかございますか？
そうですね、うん。年齢とともにそういう夢を見るとか目標を作るっていう機会が、なんかこう減ってきちゃった気はするんですけど。
うん、なんかうん。 ぶそそんな。 うん。ふ、そうなんですよね。はい、しますね、うん。
うーん、でも、なんとなくこう、子どもの幸せを願う気持ちが最近すごく強くなって。で、同時に、子供今3人いるんですけど、子供達が巣立ったら、夫と世界旅行に行きたいな、なんていう、小さな夢を持ってます。<laughs>
うん。 ああ、そうですね、うん。 うん。 うんうん。 うん。 ああ、いいですね。うん。ちなみにお子さんは、もう、結構大きくていらっしゃる？それともまだ小さいですか？
ええと、1人が、もう大学に出て、ちょうどあの。
お、お、うんうん。

ええ、何が衝撃的なんですか？うん。
うん。 なんか、声のこの吐息というか、なんか。
おお。
結構セクシーな歌い方をして。
ええ、そうなんだ。楽しみ。
なんか、なん全然目を付けてない人だったので、あ。あ、こんな演技するんだ、こんな歌歌うんだ、こんな声なんだっていう。
うんうんうん。 ええ。楽しみ。え、それは推しの方ですか？その、えっとお父さんとお母さん、歌手の方が歌うんですか？
あ、違います。佐藤健が歌うんです。
あ、佐藤健君が歌うの？ええ、あ、歌声とか聞いたことないかも。
うん。 全然イメージが湧かなかったんですけど 何にも知らずに見始め歌ってたりして、ええ、 うん、凄く良かったす。うん、是非是非。
ええ。 うん。 ええ、楽しみ。ちょっと見てみます。 何だったら、今日、あのその、うん、ネトフリからダウンロードをして、あの携帯にダウンロードをしたところですそのグラスうん。そうなんです。で、ちょっと見ようと思ったんだけど時間が無くて結局今見れてないんですけど。いや、楽しみ、ちょっと見てみます。あれ、じゅうわぐらいありましたっけ？なんか。
はい。 はい。 ああ、そうなんですか？ うん。はい、是非是非聞いてください。うーん。 10話ぐらいだったかな。はあ。
うんうん。ああ、楽しみ。いや、そういうの聞くの凄い好きなんですよね。これ良かったよ。
是非是非。 久々にこうキュンとしました。<laughs>
ああ、そうなんだ、見てみよう。いやいやいやいや、あの、テテペテテのことが好きと仰って頂いたので、多分気合うと思うんで。うん、うん。いや、もうほんとに。ちょっと楽しみに。すうん、なんか、ななんか、うん、楽しい、夢から色々楽しいお話できて凄い、うん、嬉しかったです。
はい。 うん。 <laughs> へえ。 いや、ね。 ね。 あ、こちらこそすごく楽しかったです。ありがとうございました。
え、はい、また、はい、お願いします。

あ、私はなんかこっちでにかい行った時は普通に買って、あの、ま、後半売り切れが出たりはしてましたけど、あの、抽選とかはなかったですね。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。 あ、そうなんだ。じゃ一応買えば、ま、普通にチケット代でとこう行けるみたいな。ええ、そうなんですね。それはどういったきっかけで好きになられたとか。
でもそうですね、はい。 なんかあの、日本にいる友達が、そのグループの曲をあの送ってくれて、で、聞いてみたら、「あら、あ、いいじゃん」ってねなんか、はい。
うん。 ああ、そうなんですね。 ええ、そうなんですね。え、あの、ボーカルがお父さんとお母さんが歌手の方ですよね。うん、あたし大好きです、ほんとに。うん。あの、いわゆる、ま、歌手としても凄い好きなんですけど、私。こういわゆるべしゃりができる人が凄い好きで、あの、お喋り上手じゃないですか、お喋り。ね、ま、あの、弟さんも凄い上手ですけど。ね。
うん。 あ、そうですそうです。はい。 はい、もうすっごくよかったです。 はい。 はあ、だいぜん はい、上手ですね。うん。 ああ、そうですね。はい。
だけど、やっぱり長男む君もものすごいなんか時々なんで、インスタライブとかも見てますね。うん、うんうん。なんで
ああ、そうなんですね。 そう、あ、やっぱりお喋りがトークが上手な人はいいですね。
うん。 うん。いいですね。コンサートでも結構上手に話されます？
ん、うん。 そうですね。なんかこう胸が熱くなります。
あ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。やっぱりね、そう。ああ、そっああ、ほんそうなんですよね。ああ、そうなんだ。いや、いいですよね、私もすごいうん。うん。
うん。結構熱い男だなって。<laughs> はい。 あとすあと最近、あの、韓国の E で始まるグループの
うん。
方たちが、とても歌が上手だなと思って。
うん。 あ、上手ですよね。分かります分かります。うん。
はい。最近すごい、ちょっとずつちょっとずつこう惹かれてってます。
あ、そうなんですね。私の友達はね、その E のグループの、先日コンサート行ってましたね。あのうん、それこそ LA に、うん。
はい。 ああ、そうですか。 え、ええ。